Ehm, ma hai mai provato magari a pensare di parlarne con loro? Cioè, in modo ovviamente tranquillo, uhm, in un momento tranquillo, però, uhm, e magari esponendo un po' le tue sensazioni, uhm, agl ai tuoi colleghi e, mh mhmm, in cott come per trovare una specie di ponte fra te e loro, attraverso magari la quella che è la comunicazione.
Certo, allora, mhmm, ti dico: finora ho un po' rimandato questa cosa perchè ho detto: "Vabbè, dai, voglio darmi del tempo, non voglio, uhm, subito sembrare, ecco, una persona che deve mettere i paletti, i puntini sulle i". Però tutto sommato sono d'accordo con te. Non ne ho ancora parlato con i diretti interessati, sai, mhmm, per fare un po' buon viso a cattivo gioco. Uhm, però devo dire che sì, se non ci arrivano loro da soli, probabilmente dovrò prendere l'iniziativa. Io ti dico, l'unico dubbio che mi sta un po' trattenendo è che io tendenzialmente sono una persona un po' diretta e so già che questa cosa potrebbe andare a cozzare, no, con la loro indole un po' più di prendere le cose, mh, alla larga, per così dire. Però non voglio né né rischiare di esplodere né tenermi tutto per me ad vitam aeternam, quindi
Mh. Mh-mh. Sì. Mh. Beh Mh, eh, infatti, perché comunque mantenendo, diciamo, dentro di te questa frustrazione di sentirti ind appunto, un po' fuori luogo in un certo senso, ehm ehm, potresti proprio rischiare di scoppiare effettivamente parlandone con loro. E quindi magari, mhmm, prova a mhmm, a, mhmm, fare delle delle prove, nel senso: uhm, cerca di, ehm, provare dei discorsi, uhm, sempre mantenendo però una certa sincerità anche nelle prove, per capire, uhm, se effettivamente questa questa dinamica possa essere utile, ehm, anche per te, perché comunque se tu provi a parlare con loro, però ti rendi conto che effettivamente la frustrazione è talmente tanta che, mhmm, parlandogliene magari potresti effettivamente esplodere, ehm, emotivamente o in, mhmm, altri modi, uhm, forse magari non è proprio la via giusta. Hai mai provato a fare queste prove?
Allora, mhmm, sicuramente, insomma, l mhmm, è emerso qualcosa nelle nostre conversazioni, però devo dire, ti ripeto, io sono sempre s mi sono sempre sentito in dovere, no, di dovermi integrare giustamente e quindi io sono sempre stato un po' la parte lesa in queste conversazioni. Quindi, insomma, il discorso di non buttare benzina sul fuoco. Magari vedevo se se la conversazione diventava un po' accesa su un tema sensibile, bah, tendevo insomma a lasciar perdere. Non so bene come in qualche modo rige rigirare la frittata in maniera, mh mhmm, spontanea, ecco, non farla sentire un attacco, un'aggressione, ma piuttosto dire: "Beh, mhmm"
Mh-mh. Certo.
"magari valutate anche come mi sento io".